Tapi, pas waktu kuliah itu aku dapetnya yang agak sedikit ini sih agak grasak-grusuk ya abang onlinenya itu ojok oja ojolnya gitu, jadi pertam oke jadi waktu ini ya kampus dengan rumah itu kan jaraknya 1 jam, nah, pas sama abang itu, aku pakainya kan, eee, motor ya motor on ojek online gitu, nah sama dia yang darinya 1 jam pakai kendaraan bisa 15 menit doang sampai ke rumah aku gimana seberapa cepatnya sampai, nah pas, iya cepet banget gitu Bang dan posisinya juga di situ macet total kan daerah jalan menuju pulang ke rumah aku, nah disitu itu kayak dia apa ya nerobosin semua kendaraan-kendaraan bahkan kemarin itu aku ingetnya aku sampai mau jatuh, cuma karena ketahan sama kaki aku jadi enggak sampai jatuh banget gitu loh, aku sama abang ojeknya, jadi menurut aku kayak agak kesel sih waktu itu karena kan baru pertama kali nih gitu, iya.
Oke. Gimana itu grasak-grusuknya? Oke, lumayan jauh ya. Oke, bener-bener cepet berarti ya? Oke. Iya. Oke. Iya. Betul. Oke berarti lebih ke kesel ya? Oke. Nah berarti kalau untuk pertama kali naik transportasi online itu, dari tadi dari kampus ya ke rumah?
Iya dari kampus ke rumah.
Yang biasanya, dibutuhin waktu hampir 1 jam itu Apa 1/2 jam tadi, itu dengan oke dengan, ojek cuma berapa puluh menit aja gitu ya?
1 jam tadi 1 jam. Iya 15 menit doang sama dia.
Oke jadi bawaannya bener-bener cepet dan, kalau untuk Kakaknya pribadi yang ngerasain berarti, itu tuh, eee, lebih ke kesel gitu ya bukan senang karena pulang cepet, karena kan agak bahaya juga kalau misalnya kayak gitu terlalu cepet bahkan ampe 15 menit gitu dari waktu tempuh normalnya itu 1 jam kan ya.
Iya. Iya benar kesel banget sih Bang karena jujur jalur yang aku lewatin itu, kebetulan memang banyak jalur polisi ya banyak tempat tilang juga jadi kalau itu kan keselamatan juga kan, kalau ditangkap ojek onlinenya jadinya aku makin lama pulang juga kan Bang gitu.
Oke. Oke. Betul betul. Oke dan dari perjalanan tersebut dimana Kakaknya itu apalagi kan pertama kali ya, jadi, pernah enggak sih kayak dari situ, enggak mau lagi pesen atau masih tetep pesen sampai sekarang ini?
Mhm.